はい、なんか最近やっぱり、スマホとかパソコンとか、あの、ま、かなり主流になってきて、あの、いじる時間も長くなってきたと思うんですけど、なんか、デジタルデトックスとか、なんか試したことあったりしますか？
はい。 あるんですね。いくつかあるんですけど。<chuckles> はい。
はい。どんなことを？はいはい。
やっぱりなんか、1つは、もう一番のデジタルは私にとって携帯なんですね。
あ、はいはい。
はい。で、携帯電話は、本当に、あの、ま、いろんな情報入ってきてしまいますし、メールも、メッセージも。え、で、なので、やっぱりちょっと手にしてることが多いんですが「はあ」って思った瞬間に、ついそこでゲームをやってしまうんですね。<giggles>
そうですよね。はい。 あ、なるほどなるほど。あ、色んな通知が来て、あの、そういうのに、何て言うんですかね、あんまり返信したくない時とかですかね？というとはいはい。
はあ。 はい。 そうですね、なんか返信したりとか、なんかやっぱり、ああ、疲れたなってなんかこう携帯を持ってて疲れたなって思った時に、携帯を放すんじゃなくって、その中にあるゲームをついそっちに行ってしまうんですね。で、なんええ。なんかそういうあの例えば難しいのではなくて、テトリスとかどっちかっつうとパズル系の簡単なの、はい、やるんですけど。うん。でも
あ、なるほと、はいはい。 あ、はいはい。 なるほどなるほど。ま、それも一応、ま、スマホっていうかあの携帯をいじっちゃう一つの原因にもなっちゃいますもんね。
はい。 <giggles> ま、そうなんですよ。手放したいのに「ああ、疲れた」って言ってるのに、かえってゲームでもう、もっとずっとしてるっていうことがはい。
あ、なるほどなるほど。ま、ご自身にとっては、ま、1つのなんて言うんですか、リフレッシュじゃないですけど、ていうことですかね？
はい。そうですね。で、なんか科学的にその、あのテトリスみたいなとか、パズルみたいな、結構こう単調に、あの、何て言うんでしょうね、できるゲームっていうのは、アルファ波とかが出て、脳をリラックスさせる効果があるんですって。
あ、そうなんですね。はいはい。
はい。ま、そういうのもいいように自分の中で理解してしまって、「ああ、ちょっと今リラックス」って思ってやってるんですが、え、それがもうなんかやっぱり気が付いたらもう「え、私何時間やってるんだろう」っていうことになってしまうので
はい。 はいはい。 ああ、なるほどなるほど。ま
はい。で、まずデジタルデトックスです。うん、あの、ゲームを全部消しました。<chuckles>
はいはい。あ、なるほど。 はいはい。 あ、消したんですねね。あ、なるほどな。ちなみにその、ま、ゲーム、時間的にはまい例えば一回開いたことによって、どんぐらいの時間をやられてるてなんですか？今まででは。
はい。 はい。 え。 もうね、ほんと恥ずかしいんですけど、もうすぐに中毒んなるんですよ。<laughs> なのでええ、もう本当気が付くと、平気で3時間、4時間やってることがあるんですね。
あ、はいはい。 なるほど。 あ。 なるほそれはもう連続でってことですか？
もう連続でです。<laughs> かもう。
あ、なるほど。はいはい。
<giggles> はい、でも
なるほど。じゃ、あ、なんかその、ま、ゲームで3、4時間ま、やられたとして、例えば、そのメメールとかま通知とかって色々あると思うんですけど。ま、そこのゲーム以外の時間だとどれくらいいじられるんですか？逆に。
はい。 ええええ。 そうですね。あの、やっぱり、1日のうちで、結構ずっとね、あの、何かしら使うので、予定見たり時間見たり、あと、なんか調べ物したり、え、あと、あの、お客様から予約が入るようなお仕事をしてるので、やっぱりね、そのええ、お客様とのやり取りだったりとと、ていうのもありますし、ええ、だほんうん。
そうですよね。 あ、はいはい。 あ、じゃ、いはいはい。じゃ結構ゆ多い多いでそしたら。
そうなんですね。だか常にこう、あの、携帯を気にしているような状態にはなるので、うん、だからほんとに携帯を手放したいと思っているのに、ああっていう感じですね、その時は。
はい。 あ、なるほど。それで、あの、ま、ちょっと気分転換にゲームをしようと思って、何時間も経ったとことですね。
はい。 はい。 そうですね。なので、もうこれはほんとに、時間と人生を無駄にしてると思いましたので、もう、ぜはい、絶対に手にできないように、その、アプリ自体を全部消して、ゲームのアプリは入れないように今しています。
あ、はいはい。 ああ、なるほどなるほど。やっぱりお仕事上でも、あの、ま、普段のすやっぱりスマホとか携帯とか欠かせないと思うので、なんかそれ以外のものだったら、極力使わないようにっていう意識って感じですか。
はい。 はい。 はい。 いや、そうですね、もうもともとゲーム大好きなんですよ。<laughs> なんか
あ、なるほど。はいはい。
はい、だからもうハマりやすいので、ええ、だからもうそれはほんとにね、もういつか時間ができた時に、あの、自由になった時にやるためのものと思って、今は断捨離ですね。デトックスで。はい。
あ、なるほど。ちなみにそのゲームを消した時、なんか最初の方どうでしたか？はま、気持ち的にも。
はい。 そうですね、もうほんとに、あの、簡単に入れられるじゃないですか、アプリって、ゲームの。はい。
あ、確かに、確かにそうですね。一回消してもまた別に消えるわけでもないですね。はい。
そうなんですよ。へい。でね、あの、探し方も自分で分かっちゃったので、消したゲームを。ええ、だからね、なんか何回か正直戻しちゃったこともあるんですが、いやいやいやいや、はい、や、なんかやってましたね。<chuckles>
はい。 あ、そうなん あ。 あ、なるほどなるほど。でも、あの、またこうやって開いて、あの、またインストールじゃないですけど、しちゃって、また、した時に、それはそれで何て言うんですか、罪悪感みたいなのあるんですか？
はい。 はい。 めちゃくちゃあるんですよ。もう自分の意志の弱さに、ほんとに辟易しますしね。<giggles>
あ。 なるほどなるほど。やっぱりあの、ね、あの、制限しようと思って辞めたはずなのに、またイインストールしちゃってるってことですもんね。
はい。<chuckles> うん。 そうなんですよ。ええ。
なるほど。ちなみにあの、ま、ゲームが、なんですかね、色々禁止されて、ま、最初色々きつあのきつかったと思うんですけど。
はい。 はい。 ええ。
その後はどうですか？結構慣れましたか？ま
そうですね、もうほんとにあの、一時は、勿論ね、なんかちょっと、あって思う時があるんですが、やっぱりゲームって、こう、ね、すちかもこう、パズルのってこう、パンパンパンって、あの、何て言うんでしょうね、成功体験じゃないですけど、<laughs> 身近な満足度が得られるので、ある意味やっぱりこう、快感が満たされるらしいんですね。ええ。
やらないことに。 はいはい。 あ、ま、メリットは多少なりあるんですかね。
そうですね。でも、その、ほんとは別の事でしなければいて、し仕事で成功体験をすっか経験しなきゃいけないのに、こんなところ経験してる場合じゃないと思うので、ね、やっぱりそれで、段々段々ちあ、ま、やっちゃいけない、やっちゃいけないって思いながら、やっぱり1週間ぐらいすると、もう、やりたいとも思わなくなってくるんですね。
あ、なるほど。 はい。 あ、なるほど。やっぱりそこは、ちょっと我慢するじゃないですけど。我慢して継続すれば、ちょっと慣れてくるってことですかね？
うん。 はい。 はい。 そうですね。峠を伏せば、もうあとは、<chuckles> 平穏な日々が待っていました。<chuckles>
あ、まあでも結構1週間でって感じですか？体感的には。
そうですね。なんか、1週間まで持ってくるのが結構苦しいんですけど。やっぱりね、こう、しょっちゅうなんか楽しくやっていたものを、き自分の中で禁じるので、うーん。へえ。<giggles>
はい。 ま、そうですよね。今まであの、好きで4時間ぐらい、やってたものですもんね。
<chuckles> そうなんですよ。<laughs>
それをいきなりゼロってのは、なかなか厳しいと思います。
うーん。そうですね。でも意外と1週間もすれば、もうやらない生活に慣れてくるので。はい、それは大丈夫でした。
あ、なるほど。あ、なるほどなるほど。じゃ、今だと、あの、なんて言うんすかね、もうほぼほぼっていうか、もう、ゲーム自体はもうなんも入ってないって感じですか？
はい。 ええ。 はい。 もうほんとにゲームは、一切してません。
あ、なるほど、やりたいともあんま思わないですか？
うん。 あ、なんかね、ちょっとやりたいなって、ポロッと思うことはあるんですが、もうその、ここでやったら今までのがね、もう、水の泡と思いますし、あの、自分の弱さを知ってるので。
はい。 そうですね。 なるほどなるほど。じゃ、そこら辺は自分に厳しくなれたって感じですか？
<chuckles> <giggles> そうですね、はい。
なるほど、じゃあ、あの、ま、普段のスマホを結構いじられると思うんですけど、パソコンとかも含めて。結構やっぱり朝起きてすぐ、なんかチェックしたりとか、そういうのは結構されてますか？
ええ、はい。 はい。 そうなんですよ。だから目覚ましとかで、前はちょっと、少し前まで携帯で目覚ましをかけてたんですが、ええ、やっぱり、そうすると朝起きた瞬間に、やっぱり目覚まし止めるために、ね、携帯を触ると、これどうしても、もうそこで入ってるメッセージとかをすぐやっぱり見始めちゃうし、気になるし、ええうん、でも、それがやっぱりものすごく嫌で、な、目覚ましも最近その、携帯じゃないものに変えました。
あ、はい。 確かにそうですよね。はい。 あ、もう専用のなんか、そういう時計じゃないですけど、なんか、あの、タタイマーみたいな、あの、ものすかね。
そうですね。 そう、うん、あの、こう、ちょっとこれもデジタルウェアではあるんですけど、まあ、あの、Amazon Echo みたいな、こう Alexa とかで、こう口頭で全部指示できるようにして、そうするとへえ、自分の身近にはないので
あ、はい。 なるほど。 あ、なるほど。はいはい。
ぞふ、うん。それもそうですね。
あ、じゃあ、それはまあ、一応起きて、わざわざ止めに行かなきゃいけない感じなんですか？
いや、もうあの言葉で、例えば鳴ったら、「あ、アレクサ、あの」 「アラームオフして」って言ったら、止まるんですよ。ええ。
ええ。はいはい。あ、いいいですね、それ。あの
めちゃくちゃいいんですよ、はい。
特に、こういうふ冬の寒い日とか布団からちょっと出たくない時に、パッて行くよりかは、なんか、ちょっと口で言って。
<chuckles> そうなんですよ、口でゆって、で、なんかね、何回もこう、かけられるので、ね、この曲が鳴ったら、もういい加減起きなきゃっていう曲にしとけば、ね、お過ごすこともないですし、で、逆にね、朝からその携帯のブルーライトを受けることもないですし、うん。
あ、はい。 はい。 あ、確かに確かに。あ、なるほど。ちなみにそれ、あの何回も、例えば何分後とかに設定できると思うんですけど、それはあの、何て言うんすかね、1回鳴って、なんか、口で1回止めて、で、また、なんですか、い前日の夜とかに言ったことが、そのまま、あの朝んなってって感じなんですか？言ってくれる。
はい。 はい。 はい。 はい。 <chuckles> そうですね。あの、それこそアプリでも設定できりますし、寝る前に、そのアレクサに、その「何時にあの、アラーム鳴らして」って言えば、鳴らしてくれるので。
あ、はいはい。 はい、あ
うん、なんか
結構便利ですね、その、それは。
いや、めちゃくちゃ便利ですね。だからライトのオンオフも、もうベッドから起きて手を伸ばすの嫌なので。そうです。
そうですよね。それ、結構きついっていうか、なんか、朝の一番ちょっと怠いとこなので。
いえ、あ、そうなんですよ。だか、スマートライトにして、全部そこで、ライトのオンオフもしてもらって、え、そうするとなんかね、こう、いちいち触らなくていい、だから、なんか、つつい色んな物を触ってしまうと、結局なんかね、結局のとこ、なんか携帯に触る機会も増えてくるので、ええ、はい。
はい。 はいはい。 そうですよね。なんかすぐ SNS 開いたりとか、動画見ちゃったりとかってありますもんね。
そうですね。なんかあと、うん、そんな感じで、けでも、やっぱりだから、私にとっては携帯が結構やっぱり、デジタルの一番自分の身近ないつもある物なので、携帯は本当に必要ない時はなるべく遠ざかるようにしてますし、あとたまに、携帯が入らない所に泊まりに行っちゃうこともあります。
ああ。 はい。 あ、それはどういうとこなんですか？山とか、あ、はいはい。
<chuckles> なんかちょっと山の中の施設で、はい。でも電話も携帯も、あ、電話と電波が届かないので、結局携帯が使えないし、誰からも連絡入りようがないし、うん。
はい。 あ、なるほどなるほど。それはなんか施設とかに泊まるってことですか？
はい。 そうですね、本当に山の中のこうなんか、あの、ちょっとおしゃれな泊まるところとかに行って、で、そこで逆にそういうことできないので、ま、本読んだりとか、ちょっとね、こう自然と中なので、あの、こう、ね、月光浴したり日光浴したり火焚いたりとかしながら、はい。もうそう、もう本当それは本当にもう全てのデジタルをシャットダウンして、もうパあのアイパッドとかそういうのも一切持って行かず、はい。
はい。 ああ、いいですね。はいはい。あ、なるほど。 あ、はいはい。
もう、ん、そうですね。それは本当のもう全て体の中からデトックスしてます。
あ、なるほどなるほど。ちなみになんか普段の生活で、なんか、動画とかは見られますか？
はい。 めちゃくちゃ見ますね。見てました。<chuckles>
あ。 あ、なるほど。あ、最近は見てないって感じなんですか？
そうなんです。それも、ま、見てるは見てるんですけど、あの、もう、これもさっきのゲームと一緒で私本当節想がないので、コリアンドラマとか見始めると、もう、ね、コリアンドラマうまくできてるので、いいとこで終わるので、次から次へと見ちゃうんです。<chuckles> なので、ネットフリックスを消しました。
はい。 なるほど。次、はいはい。 あ、なるほど。その、一番画面をみや見そうな時間帯の多いってか、多い時間帯の、あの、ものは消すって事ですかね？
<chuckles> はい。 はい。 そうですね、もうあの契約をやめて、アプリを携帯とかテレビから消しました。
あ、すごいですね。じゃ、結構、あの、何て言うんですかね、心掛けてストイックにってことですかね？
あ はい。 そうですね。もうほんと意志がいね、ちゃんとコントロールできる人だったらいいんですが、私はほんとに意志が弱いので、つい楽しい方に行っちゃうんですね。<chuckles>
はい。 あ、でも、それを何て言うんですかね、自分なりに考えて、あの制限するっていうのも、結構何て言うんですかね、勇気が必要っていうか
うん。 はい。 いや、そうですね。
なかなか、全員が全員出来ないことですもんね。
もうね、だからそうすると Netflix 辞めるとやっぱりね、なんかみんなの話についてけないこともいっぱい出てくるんですよ。
なるほど、はいはい。そこら辺はあんま気にされてないですか？
うん。ま、そこはうん。 もう、良しとしました。<chuckles>
あ、なるほど。もう、それよりやっぱりデトックスしたいって感じなんですかね？
そうですね。うーん、もう本当にデジタルにこう振り回されてる感じがして、あ、なんかこれはいかんと思いました。
あ、なるほど。ちなみに最後なんか、夜とかも結構、あんまいじんないようにしたりしますか？寝る前とか。
そうですね、なんか、やっぱりあんまりいじってると、なんか眠る時に眠りが浅い気がするんですね。なので、はい、やっぱり朝すっきり起きたいので、なるべく携帯、ま、触んないように心がけてます。
あ、はいはい。 あ、それはやっぱり、あのもう何分前になったら見ないようにしようっていうのはやってるんですか？普段。
あ、そうですね。だからついついなんかこうね、インスタとか見ちゃうところをもう見ないようにして、本を読むようにして、寝る前に。うーん。
はい。 あ、そし あ、なるほど。じゃあ色んなことをストイックに心がけてやるやられてるってことですもんね。あ、なるほど。あ、本日はあのお話できて楽しかったです。ありがとうございました。
そうですね、頑張ってます。<giggles> はい。聞いていただきありがとうございました。楽しかったです。